Kak, ada nggak sih momen di mana kamu tuh akhirnya harus merubah hobi gitu, Kak, dan memulai hobi baru tapi tanpa takut ngerasa gagal gitu, Kak?
Mhm. Oke, ada nih, Kak, ada. Jadi waktu itu sebenarnya aku tuh hobinya tuh senangnya, mungkin yang keluar-keluar ya, yang memang itu nggak di rumah gitu. Namun, ya karena aku udah mungkin ada kesibukan, terus udah ada juga keluarga gitu, yang di mana ini tuh kayaknya nggak bisa nih, harus ganti nih hobinya, gitu ya. <laughs> Iya, berubah. Nah, akhirnya waktu itu berubah. Cuma, kalo awal-awal gitu ya, setelah berhenti itu, hobi yang dulu gitu ya, nah, aku tuh belum kepikiran mau hobi apa. Nah iya, belum.
Mmm, gimana tuh? Oke. Mhm. Prioritasnya berubah jadinya ya, Kak, ya? Iya. Oh, sebelumnya nih hobinya tuh apa nih, Kak, yang dulu dikerjain tuh, yang sering keluar tuh, Kak?
Nah, sebelumnya tuh aku hobinya itu di otomotif sama naik gunung, Kak, gitu. Ya itu kan pasti ya harus ke luar gitu ya, di hari weekend itu ya, Sabtu Minggu.
Oke. Wah, benar, benar banget. Keluar dan butuh waktu lumayan lama dan budget juga lumayan ya, Kak, ya kalau otomotif dan naik gunung itu.
Betul, Kak, betul. Makanya aku stop nih ya, eee, selain waktu, itu juga uangnya yang lumayan ya, gitu ya. Ya minimal kalo otomotif gitu ya, keluar uang buat bensin itu ya, sama makan, dah seberapa sendiri gitu ya. <chuckles> Itu tiap minggu gitu ya. Nah, kalo ini, gitu ya
Mhm. Oke. <laughs> Oh, begitu. Berarti setelah punya keluarga berubah ya, Kak, ya? Oke. Gimana?
Iya, karena berkeluarga berubah. Nah, gitu ya. Setelah udah gitu ya, hobi yang dulu gitu aku mungkin agak ada waktu 1 sampai 2 minggu nih, Kak, itu buat mikir. Nah, waktu itu mikir iya iya, mikirin hobi baru, gitu. "Ngapain ya?" gitu. Nah, sebenarnya awalnya iseng, Kak, gitu, jadi aku tuh lewat, kan ada tukang tanaman ya di jalan gitu. Heeh. Awalnya tuh aku lewat gitu ya, aku lewat. "Oh, iya ya, apa ini aja," gitu ya, "nanam aja?" gitu ya. Soalnya kan ada ada halaman rumah gitu ya, di depan, tapi nggak terlalu gede, ya sekitar mungkin 40 meteran lah, 40 meter persegi ya gitu. Eee
Iya. Mmm. Lagi mikirin nih, hobi baru nih ya? Mhm. <laughs> Oke. Mmm, tapi Kakak sebelumnya belum pernah nanam nih, Kak? Benar-benar ini tuh hal baru berarti ya? Oh, keren keren, terus gimana, Kak?
Belum belum. Iya, baru banget, Kak, baru banget. Oke, ya cuman cuma awalnya tuh lial-liat aja kan, nggak belum beli nih. Nah, setelah di rumah aku kepikiran di situ ya, "Apa hobinya ini aja?" gitu ya, "Aku nanam-nanam aja kali ya?" gitu, itu kan lumayanlah gitu ya, selain mungkin
Iya. <chuckles>
bisa menyalurkan hobi, juga bikin tanaman di depan itu jadi lebih rindang gitu ya.
Iya? Mhm mhm. Jadi tanah yang kosong keisi ya, Kak, ya?
Ya, jad Ya, betul betul. Sebenarnya ada tanaman ya, Kak, di depan pohonnya. Ada tanamannya. Tapi itu kan tanaman-tanaman ini, Kak, tanaman-tanaman yang dia itu bawaan, gitu Kak. Wak
Mhm? Oh, oke oke. Ya kayak tanaman liar gitu ya, Kak, ya, yang bia memang biasa ada gitu ya?
Ya, namanya t Iya iya, betul betul. Nah
Mmm, nah sekarang tanamannya apa nih?
Oke. Nah, awalnya itu, waktu itu aku beli ini Kak, tanaman i lengkeng, Kak.
Ah, leng buah lengkeng, Kak? Oh, agak ekstrim tiba-tiba langsung ke buah lengkeng ya, Kak, ya? Tanamannya dikirain yang gampang-gampang dulu, itu kenapa tiba-tiba kepikiran ke buah lengkeng gitu, Kak? Apa nggak ada perasaan takut gagal? Apalagi Kakak baru mulai gitu loh hobi ini.
Iya iya, betul. <laughs> Nah, jadi gini, Kak Oke, nah sebelum aku sebenarnya sebelum ke sana tuh aku tuh sudah ini dulu ya gitu, aku liat-liat di sosmed dulu, searching-searching dulu. Kira-kira tanaman apa sih gitu ya yang gampang gitu ya, dibudayakan gitu. Sebenarnya yang gampang-gampang itu ya banyak ya, seperti mungkin, seperti mangga, gitu, yang umum-umum gitu ya, terus kemudian mungkin nangka, terus pisang gitu ya. Ah, ya aku mikirnya terlalu umum gitu ya. <chuckles> Di rumah aku terlalu umum gitu, ada gitu, rata-rata kan tetangga punya juga pohon mangga gitu. Aku gak mau nih pohon mangga waktu itu, Kak. <chuckles> Iya, betul betul. Nah, sebenarnya aku belum kepikiran juga buat pohon lengkeng. Nah, setelah setelah aku searching-searching gitu ya, ada kandidat-kandidat gitu, akhirnya aku pergilah gitu ya, tadi, ke tukang tanaman-tanaman gitu yang pinggir jalan. Eee, itu aku cari-cari gitu ya, muter-muter gitu, di sana tuh lengkap juga, ada tanaman lengkeng, ada tanaman terus buah-buahan, gitu ya, ada lengkeng, banyaklah ya buah-buahan. Terus juga ada juga tanaman hias-tanaman hias gitu. Nah, di situ tuh aku masih sempat bingung bimbang juga, Kak. Mau tanaman hias atau tanaman buah gitu ya? <chuckles>
Iya? Nah, mhm. Oke. Iya iya, benar benar. Oke. Oh, jadi cari yang beda ya, Kak, ya? Mmm. Mhm. Oke. Lebih banyaklah ya buah-buahannya, gitu ya, Kak, ya? Mhm. Oh. Heeh? Iya, betul betul, terus apa, gitu? Maksudnya kan perawatannya pasti beda nih, Kak, kalau tanaman buah dengan tanaman hias yang mungkin cenderung lebih gampang gitu, Kak.
Iya, betul Kak, betul. Jadi memang le bed berbeda Kak, gitu, jenisnya, gitu. Dan juga dirawatnya, gitu ya. Cuma aku mikir lagi, "Ah, kalau cuma taman hias, nanti cuma cuma buat ini aja, keindahan aja, nggak ada ininya ya, nggak ada gunanya," gitu Kak. Maksudnya nggak bermanfaat. Iya. <laughs> Akhirnya ya udah, aku memutuskan, te kan, eee, kandidatnya itu antara lengkeng, mangga, terus ada durian juga, terus ada juga belimbing belimbing, terus jambu. Ah, itu yang aku ini kan, aku senangi, terus aku a itu kan lumayan mahal juga waktu itu, ininya ya, lengkengnya itu, buahnya. Ya udah, aku pilih lengkeng Kak, <chuckles> waktu itu. <laughs>
Wah. Iya iya. Mhm mhm. Iya. Nggak ada manfaatnya, ya. Mhm. Waduh. <chuckles> Mhm. Betul. Mhm. <chuckles> Jadi lebih ke random ini ya Kak ya, soal hobi ini. Nah, terus ini Kakak nggak ada pengalaman sebelumnya Kak ya, dan harus belajar juga kan berarti, cara perawatannya. Itu gimana tuh Kak, mulainya, gitu Kak?
Iya, random. Betul. Oke. Nah, mulainya di sini, gitu ya, sebenarnya aku nggak takut gagalnya di sini, karena kan ini maksudnya, tanaman ini kan nggak terlalu mahal juga ya Kak. Kalau amit-amitnya gagal
Oke. Oh, jadi emang harganya nggak terlalu mahal Kak, untuk tanaman lengkeng ini? Mmm.
Enggak, cuma sekitar tujuh puluhan aja Kak, gitu. Kan nggak begitu mahal ya, gitu.
Oh, gitu. Iya, betul betul.
Heeh. Nah, waktu itu ya, "Ya udah, lah," gitu ya. Ini kan buat iseng-iseng aja sebenarnya, bukan buat buat ini ya, gitu. Buat hobi, kan namanya. Nggak nggak diseriusin banget, gitu. Ya udah, gitu. Waktu itu sampai kayak, aku tuh nanam aja Kak, gitu. Nanam si ini ya, si paha pohon lengkeng itu. Nah, pakainya tuh pake pisau, Kak. Jadi ngegalinya pake pisau yang panjang, yang buat dapur gitu. Sampai <laughs> iya.
Seriusin banget, gitu ya Kak ya. Oke. Ya ampun, pakai pisau dapur, ini ya? Karena Kakak maksudnya nggak mempersiapkan peralatannya juga dong, untuk mulai hobi ini?
Nggak ada Kak, nggak ada. Benaran benaran awam, gitu ya.
Ya ah <laughs> modal nekat banget ini, ya Kak ya?
Iya, nah, itu pakai pisau. Nah, karena kan, di sa di it di situ tuh, aku nggak tahu, ya, be dulunya tuh, bekas apa, tapi banyak batu-batunya. Nah, pake pisau itu nih pisauku malah ini Kak, malah semplak-semplak gitu. Pata bukan patah, tapi kayak, eee, mungkin, ada ke ini ya, cowel-cowel gitu, pisaunya. Wah. Iya, gitu. "Ini nggak benar, nih," gitu ya, eee, "kalau ketahuan," gitu ya. Makin dipaksa kan takutnya makin rusak, gitu. Takutnya yang yang punya pisaunya itu, gitu ya, marah-marah Kak, waktu itu. <laughs>
Oke. Iya. Mmm. Patah ya, Kak? <chuckles> Oh, kegores gitu, ya Kak ya? Ya ampun. <laughs> Iya, benar. <giggles> Siapakah pemilik pisaunya ini? Apakah istri, gitu kan. <chuckles> Oke, terus gimana tuh, Kak?
Iya, betul Kak, eee, <laughs> a akhirnya akhirnya nggak dilanjutin, tuh. Nah, pisaunya itu, aku taruh lagi. Nah, akhirnya aku tuh, ini Kak, ke tetangga-tetangga situ. Siapa tahu ada yang punya cangkul, ya. <chuckles> Nah
Mhm. Iya, betul. Terus akhirnya mulai nih, bisa nih, ketemu nih.
Betul, ketemu lah cangkul. Nah, emang tuh, aku cuma minjam aja, cangkulnya. Nah, cangkulnya minjam, terus habis itu, ya udah, gitu. Aku tanam aja. <chuckles> Aku tanam, gitu ya. Nah, waktu itu aku tanam, Kak. Tapi, aku tanam itu, nggak dikasih pupuk, Kak. <laughs>
Iya. <chuckles> Iya? Oh, benar-benar cuma nanam pohonnya aja, gitu Kak, ya?
Iya iya, betul betul.
Oke, terus proses belajarnya, akhirnya gimana tuh Kak, sampai akhirnya jadi nggak itu lengkengnya tuh, Kak?
Jadi jadi, Kak, jadi.
Wah, berarti ini proses belajarnya tuh, gimana tuh Kak?
Ah, jadi gini, Kak. Waktu itu kan sebenarnya itu si pohon lengkengnya tuh, kan nggak aku pupuk. Tapi lama-lama kok ini pohon lengkengnya mulai agak layu nih, gitu ya. Nah, aku searching lah, gitu ya, di Google waktu itu ya. "Ini kenapa pohon layu?" Gitu ya. "Alasannya kenapa?" Gitu. Nah, terus muncul lah, gitu, jarang disiram, nggak ada pupuk. "Oh, iya, ya!" Aku baru kepikiran, nggak dikasih pupuk. <laughs> Akhirnya akhirnya waktu itu akhirnya aku udah lah, berangkat lah, gitu ya, ke toko tadi nih ke toko tanaman tadi, gitu ya. Aku beli pupuk.
Mhm. <chuckles> Oke. <laughs> Mhm. Ke toko gu tanaman, oke oke oke.
Iya, aku beli pupuknya, Kak. Waktu itu, dikasihlah pupuknya. Jadi tuh, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang. Jadi aku ya udah, kasih pupuk, gitu ya. Nah, setelah ke kasih pupuk, gitu ya, terus aku siram. Nah, lama-lama, "Oh, iya ya, ternyata, ini," gitu ya, "tumbuh juga," gitu. <laughs> Oke.
Mhm. Mhm. Tumbuh juga, tuh. Oke. Nah, setelah Kakak ada nih, mulai tumbuh nih ya, pohon apa namanya, kelengkengnya Kak. Ngelihat eee, keluarga, terutama istri Kakak, ngelihat perubahan Kakak, eee, berubah hobi gitu, gimana tuh Kak, komentarnya? Apalagi ini hobinya jauh banget sebelumnya sama pas, eee, Kakak mungkin masih sendiri, gitu Kak.
Nah, justru ya, yang kayak gini-gini Kak, gitu, yang bikin istri senang. Walaupun awalnya, gitu ya, itu sempat marah-marah, Kak, gitu. <laughs>
Mhm. <laughs> Oh, gitu. Awalnya tetap marah dulu ya.
Enggak, marahnya tuh bukan karena hobinya, Kak.
Apa, tuh? Karena pisaunya? Oke. Iya, benar benar.
Itu, pisaunya, Kak. Pisaunya kan itu ya, ma pisaunya tuh udah nggak, ini, nggak tajam lagi, gitu. Nah, setelah nggak tajam lagi, dia tau kan, dia buat motong-motong, kan. Kerasa kan, dia. Nah, dia bilang, "Kamu ini, kok bisa-bisanya gali pake pisau?" Gitu. "Ini kan pisau buat motong-motong, buat gali, aduh!" Ya, biasalah, diceramahin ya, "We we we we," gitu ya. <chuckles> Akhirnya ya udah, aku ujung-ujungnya beli tuh, pisau baru, Kak, aduh. Tapi ya, setelah itu heeh. Nah, setelah itu, ya istri ngomong, "Nah, gitu dong. Hobi tuh yang bermanfaat," gitu. "Nanti kan kalau ada buahnya juga, kan bermanfaat juga. Kita juga yang makan," dia bilang kayak gitu. Dan itu tuh, ya mungkin bersyukur juga, bahwasanya mungkin si suaminya ini udah nggak kelayapan lagi, kali ya. <laughs>
Mhm mhm. Iya iya. <chuckles> Iya, betul. <chuckles> Oh, ya ampun. Akhirnya tetap beli. Mhm? Oh. Ya, sih. Benar benar. Dan malah sekarang hobinya malah jadi ke yang menghasilkan, gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Nah, untuk ngedukung hobi Kakak ini Kak, Kakak ada nggak sih, cari informasi, selain di Google tadi ya Kak ya. Ke kayak ke komunitas pencinta tanaman, atau langsung tanya ke yang penjual tanamannya sendiri nih, Kak?
Iya, betul betul. Oke. Nah, biasanya sih, waktu sebelum aku nanam juga, aku pen n ini ya, tanya-tanya juga, ke penjualnya. Jadi aku bilang, ya, gitu ya, "Aku mau mau nanam, nih. Nanam apa kira-kira, pohon yang pas, buat di depan rumah?" gitu. Nah, dia kasih, "Ini ini ini," gitu ya. Dia bilang kayak gitu. Nah, terus aku kayak cari tahu dulu, dong, gitu ya. Kelebihan kekurangannya, gitu, sama si penjualnya ini. Nah, si penjualnya tuh bilang, bahwa pohon lengkeng ini tuh nggak begitu tinggi, gitu. "Kalau mau gak nggak mau tinggi, dipotong aja atasnya." Nah, itu kan, paling cuma 2 meter, Kak, tingginya waktu itu Kak, pohon lengkeng itu. Itu itu pun udah berbuah, gitu. Udah rimbun, Kak, gitu. Iya, aku juga nggak tahu heeh?
Mhm? Oke. Mhm. Iya. Mhm, betul. Mhm. Oh, gitu. Mhm mhm. Wah. Keren banget, jadi mhm? Sebenarnya, nggak tahu juga sih kayak, ka Berarti berarti ternyata, enggak terlalu banyak kayak makan tempat, atau nggak bikin tempat juga jadi seram, gitu ya Kak ya, karena ada pohon gede-gede gitu? Ternyata enggak ya, kalau pohon lengkeng, tuh.
Iya. Enggak enggak. Sebenarnya, pohon lengkeng tuh bisa tinggi. Nah, tapi, kalau yang punya aku, gitu, itu tuh, en et entah kenapa, gitu ya, nggak tau bibitnya dari apa, gitu, maksudnya, bibitnya jenis apa. Nah, dia itu, sebenarnya, nggak terlalu tinggi, Kak. Dan juga, ngasih tips, gitu ya, si penjualnya ini. "Kalau nggak mau tinggi-tinggi banget, nanti dikira-kira aja, tingginya sekitar 2 meter," katanya, "dipotong aja, jangan sampai s eee, tingginya tuh ke atas," gitu, Kak. Nah, setelah itu, aku lakuin juga tuh. Jadinya ya hob gitu ya, perawatan lah, gitu ya. Perawatan seperti tadi, motong ranting-ranting. Nah, itu aku sering banget tuh, ranting-ranting yang udah kira-kira udah terlalu panjang, aku potong, gitu ya. Ah, terus kemudian kayak tadi ya, yang rantingnya terlalu ke atas, gitu, terlalu tinggi, aku potong juga, waktu itu, Kak. Dan, ya gitu gitu aja, gitu. Jadi, merawat pohon yang benar-benar pohon, gitu ya, waktu itu. <chuckles>
Oh. Mhm? Oh. Iya, gimana tuh? Mmm. Benar benar. Iya. <chuckles> Mhm. Iya iya. <chuckles> Nah, sebenarnya perawatannya ini tuh, makan waktu, nggak sih, Kak? E eee, apalagi misalkan, kalau misal istri kan sekarang udah mulai setuju lah ya, kalau kayak, eee, weekend, gitu, Kakak sempatin untuk kayak perawatan pohon ini, gitu, Kak.
Iya, betul Kak. Iya, jadi, m lumayan memakan waktu sih, sebenarnya. Tapi nggak makan waktu banget, gitu ya. Bisa aja di-skip, gitu Kak. Jadi, mungkin lebih ke kayak karena akun nggak ada kerjaan, kan. Wal mungkin juga cuma diem aja seharian, tuh, aku suntuk banget, itu Kak. Makanya, ya itu. Paling-paling kalau misalkan weekend, gitu ya, kalau nggak tadi, gitu ya, motong-motong, gitu ya, nah, biasanya, kadang ada aja sih aku, yang dioprek, gitu Kak. Seperti tadi, gitu ya. Diopreknya itu ditambahin pupuk lah, gitu ya, disiramin, pupuknya diganti-ganti lah, gitu ya. Dari pupuk kandang, terus nyoba juga pupuk kimia, gitu. Nah, terus juga mungkin nyoba juga, gitu. Waktu itu kan, ada b buahnya, gitu ya, udah mulai, nih. "Wah, berbuah nih," udah senang. Iya, udah ya itu kan, sekitar 2 tahunan tuh, udah mulai tuh berbuah, Kak. Iya.
Mmm. Oh, gitu. Heeh, iya. Oke. <chuckles> Mmm, benar. Oh, gitu. Mhm? Oh, udah mulai tumbuh, nih, buahnya nih, ya. Oh, tunggu Kak. Ini prosesnya memang sampai 2 tahun Kak, sampai tumbuh banget buahnya? Wah, lama juga ternyata, ya.
Iya, iya betul, Kak. 2 tahun, Kak. Iya, karena bibitnya kan dari kecil, Kak. Bibitnya itu paling tingginya sekitar dulu n 50 sentimeter. Nah, sampai 2 meter itu, membutuhkan waktu 2 tahun, Kak. Dan dia itu baru berbuah gitu. Karena kan, kalau di masa pertumbuhan, dia belum bisa menghasilkan buah, karena si nutrisinya fokus buat perkembangan, gitu Kak.
Oh. Mhm. Oh, gitu. Oke, jadi paham banget nih, soal pohon kelengkeng ini. Nah, tapi Kakak ada nggak sih, ngerasa kayak, "Aduh, udah 2 tahun, pengen cepat-cepat nih, takut gagal malah nggak ada buahnya," gitu, kayak perasaan kayak gitu, ada nggak sih, Kak?
<laughs> Ada Kak, ada. Tentunya ada, gitu ya. Ketika aku, "Nih ini kok lama?" gitu, ya. Kan 2 tahun tuh buka waktu yang sebentar ya, gitu. "Eh, kok nggak berbuah-buah?" Aku tuh udah overthinking, "Ini berbuah nggak, ya?" Gitu ya. "Ini berbuah nggak, ya?" Gitu. Nah, sebenarnya memang si pohon lengkeng ini tuh dia ini ya, eee, ininya p jadi si pembuahannya itu berbeda, Kak. Pembuahan dalam artian di sini tuh, mungkin si kawinnya itu, Kak. Agar bisa berbuah.
Oke. Mhm mhm. Iya iya. Benar. Oke, mhm mhm.
Nah, jadi, dia tuh, eee, spora itu harus kayak di ini, kayak di ditetel-tetel gitu loh. Atau disentuh-sentuh gitu. Atau nggak dengan bantuan, eee, ini, bantuan lebah Kak, gitu. Nah iya. Jadi sebenarnya ya, kalau udah berbunga, gitu, nah itu tuh, udah bisa berbuah, Kak. Tapi kalau pohon lengkeng, harus ada ada tambahan, gitu, yang di ini, dilakukan. Biar dia itu bisa berbuah. Karena kalau sendiri tuh, nggak bisa, Kak, gitu, tanpa bantuan.
Oh. Dibantu lebah, oke. Mhm? Oh, gimana tuh, Kak? Oh, dia nggak bisa pertumbu setelah ada bunga tuh, nggak otomatis jadi langsung berbuah gitu, Kak, ya? Tetap harus ada bantuan? Oke, jadi paham nih, a mhm. Nah, terus, berarti ini Kakak juga, setelah ada bunga, gitu kan, ha berarti harus ada waktu lebih juga dong, Kak, biar pembuahannya terjadi?
Enggak enggak, Kak, enggak. Iya. Betul. Ya iya, betul. Jadi, memang aku harus ada waktu lebih juga. Ya, gitu. Biar biar si b si ibu si bunganya itu, biar bisa ini Kak, biar bisa jadi buah, Kak. Karena kalau nggak nggak gitu, nggak bisa jadi buah. Dan, itu kan, awalnya itu aku juga nggak tahu. Udah berbunga, tapi nggak berbuah-buah, gitu. Akhirnya aku tanya lagi tuh ya, ke si penjualnya, gitu. Nah, si penjualnya bilang kayak gitu. Oh, iya, benar juga, Kak. Langsung dari situ udah, berbuah. <laughs> Yang lainnya.
Oh. Mhm mhm. Ya? Mhm mhm. Oke. <chuckles> Wah, berarti keren sih ini, ilmunya. Terus nih, Kak, satu kali lagi deh, aku nanya. Kira-kira kapan, ya, saatnya mulai orang tuh mulai memikirkan, sebaiknya, "Udah deh, ganti hobi baru aja." Walaupun misalkan ada perasaan takut gagal, gitu Kak. Tapi dengan keadaan, lebih baik tuh ganti, gitu. Atau mulai hobi baru, gitu, Kak.
Apa apa? Oke. Mungkin, sebaiknya ya, kalau aku sendiri berkaca, mungkin se menyesuaikan umur aja kali ya, kayak gitu. Atau mungkin udah nggak nggak ada soul-nya atau nggak betah di hobi tersebut, gitu. Atau udah nggak nggak suka lagi, gitu, nggak senang lagi, nah, ya udah, ganti aja. Dan, itu kan, kalau misalkan nggak diganti-ganti, bikin kayak ngapain juga, gitu, namanya hobi kan, buat senang-senang, gitu ya, buat memang buat mengisi waktu juga, gitu. Dan, terus kemudian, nih, kalau soal gantinya kapan, gitu ya, nah, itu, gantinya bisa kapan aja, gitu ya. Dan juga, terus kemudian, nyari kalo takut gagal, nyari mungkin yang hobi-hobi itu gampang, ya, gitu. Yang nggak terlalu susah, terus juga
Oke. Tetap, ya. Mhm? Mhm. Oh, betul sih. Iya? Mmm, dimulai dari yang gampang, ya Kak, ya.
Betul. Te yang terus juga mungkin lebih ke kayak, harus ini sih, yang kalau misalkan itu murah aja, gitu Kak. Uangnya, gitu. Jadi seperti biar gampang, ya.
Oke. Berarti benar, e dicoba dulu yang mudah dan murah, gitu ya Kak ya. Biar nggak rugi banyak berarti kan, dengan mulai hobi baru ini. Oke, ini seru banget sih Kak, ini percakapan hobi baru Kakak, yang unik kalau ini untuk seorang laki-laki, gitu kan. Makasih banyak ya Kak, udah sharing ceritanya.
Betul betul. <chuckles> Iya, terima kasih juga ya, Kak. Sampai jumpa. Dadah.
Sampai jumpa.